Eee, tiga-tiganya kali ya? Heeh, gitu, tiga-tiganya, tapi lebih ke ini sih apa, leb lebih ke apa ya, tradisi. Karena gini loh, Kak, ketika orang-orang eee, misalnya ya, aku nggak tahu, mungkin pendapat aku ya, orang-orang yang apa tidak melupakan identitas daerahnya masing-masing gitu ya, daerahnya masing-masing, mereka itu punya keunikan sendiri dalam bertindak, berperilaku ya. Banyak kayak misalnya, bia biasanya itu kalau orang Jawa, orang Jawa apa sih yang bagus di sana kelebihannya? Pertama, bahasanya halus, mereka kalau marah tidak pakai ta nada tinggi, itu kan bagus ya, Kak, ya. Nah, terus kalau Kakak tahu nih orang Jawa kalau marah-marah itu kayak nggak e kayak buk eee, bukan lagi marah tuh. Kalau mama aku kalau marah pakai bahasa misalnya lagi marah nih pakai bahasa halus eh, pakai, eee, bahasa biasa tapi ngomongnya halus, eee, itu belum eee, belum tentu orang sadar bahwa dia lagi marah-marah tuh, kayak gitu, jadi itu bagus ya. Mhm, jadi intinya setiap daerah itu kalau masih memakai identitas mereka, mereka punya cara untuk berperilaku sesuai identitas mereka, daerah-daerah mereka gitu.
Wah. Heeh, gimana? Heeh. Mmm, oke menarik. Iya. Oh, iya iya. <chuckles> Heeh. Heeh. Oke, baik baik. Heeh. Oke, saya sendiri kan, eee, terpaparnya ada bahasa Medan tuh, Mbak. Jadi kalau ada orang marah ke saya pakai bahasa Jawa gimana tuh, Mbak? Mungkin dia lagi memuji saya pikir kan. Nah, <sucks teeth> eee, kar Mbak, kan udah mengalami 2 nih, eee, bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, eee, mungkin, eee, apa sih perbedaan emosional gitu pada saat Mbak ditegur atau dimarahin pakai bahasa daerah versus bahasa Indonesia gitu? Jadi apakah itu ras te terasanya kental sekali atau, eee, beda bedanya tipis gitu ed secara emosional, Mbak?
Hmm. Heeh, iya bener. Mmm. Nggak sih, kalau Indonesia sama be Jawa tuh enggak, cuma bedanya adalah ketika ka eee, ketemu Padang dan, eee, Jawa, wow wow wow, itu, Kak. Jadi aku punya eee, punya mertua ngomong Padang, dia kan ngomongnya logat Padang, logat Padang kan keras ya, tapi dia sebenarnya nggak keras, cuma aku takut tau gak sih, Kak? Bahas ngomongnya keras gitu loh, Kak. Nah, beda ketika aku orang ja orang Jawa dulu ya, itu ya enggak terlalu keras gitu loh. Jadi perbedaannya di situ, padahal nih orang pa eee, si siapa namanya, eee, dialeknya mertua itu biasa aja gitu tapi penanggapannya kayak orang marah-marah, gitu doang.
Padang dan Jawa, kayak mana tuh? Heeh. Heeh. Betul. <chuckles> Iya iya iya. Heeh. Oh, oke. Oke baik, terima kasih, Mbak, memang ini betul-betul obrolan yang menarik nih. Mbak, berhasil menunjukkan bahwa, eee, it bahasa daerah ini adalah, eee, jantung budaya di dalam rumah gitu kan. Jadi, terima kasih banyak nih sudah berbagi kisah dan pengalaman yang dalam ini, Mbak, sampai jumpa lagi.
Mmm. Mmm. Eee. Mmm. Iya, bener. Oke, sampai jumpa lagi, Kak.

Eee, kalau bahasa Jawa itu cuma 1 Kak kan ja ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa ini sebenarnya kayak gitu kan nah aku, sama sama semua cuma kalau di rumah itu kalau pas aku di rumah aku di daerah Jawa itu kan karena kalau bahasa Jawa itu ada tingkatan ya Kak ya ada bahasa kalau sama orang tua nggak mungkin kita bahasa, eee, pakai bahasa biasa Jawa-Jawa biasa yang kayak kita bergaul sama temen-temen ya kan ada bahasa tingkatannya lagi namanya kromo alus nah biasa kalau sama orang tua emang, heeh, sama orang tua kita itu anak-anak selalu diajarkan, kalau ngomong sama orang tua harus pake kromo alus kayak gitu, Kak.
Heeh, sama semua, Mbak? Heeh. Mhm. Kromo alus. Kro kromo kromo alus nah kalau berarti bahasa casualnya itu kromo kasar, Mbak? Bukan?
Iya. Bukan, eee, ngoko kalau namanya ngoko Kak <laughs> ngoko itu kayak bahasa kita sama sehari-hari sama teman-teman gitu kan nah Kak, ya kita tuh ada 3 Kak ngo ngoko ngoko kromo alus sama kromo inggil nah kalau kromo inggil itu biasanya dipakai ketika nih ada acara misalnya sambutan di pernikahan, sungkeman kayak gitu atau kalau bertemu sama raja nah itu pakai kromo inggil nah gitu.
Oh bukan. Ngo ngoko. Ngoko <laughs> ngoko. Apa tuh? Apaan? Heeh. Mhm, ya. Oh oke. Oke baik berarti, eee, ada ngoko itu bahasa sehari-hari bahasa gaul mungkin ya? Kemudian ada kromo alus mungkin formal gitu kan kemudian ada kromo inggil kromo inggil, eee, apakah bisa dipakai untuk, eee, ngomong sehari-hari, Mbak? Untuk, eee, mungkin turun tingkatan, eee, ngomong di kromo alus gitu apakah, eee, bisa tuh Mbak kromo inggil tuh apa atau cuma khusus aja di acara itu?
Mhm, ya bahasa biasalah. Mhm. Heeh, untuk orang tua, mhm. Oh bisa kalau bisa <laughs> susah Kak kromo inggil itu, uh, beda banget susah banget Kak pelafalannya aku aja yang orang Jawa itu belum tentu ngerti bahasa kromo inggil karena saking susahnya, eee, nggak ngerti gitu nggak semua orang bisa walaupun orang Jawa Kak bisa dipakai itu lebih bagus kalau bisa tapi kalau nggak bisa udahlah <laughs> pakai yang tengah-tengah aja <laughs> gitu.
Apa nggak aneh tuh, Mbak? Iya. Nggak ngerti oh. Baik. Oke oke oke saya bisa membayangkan nih kalau misalnya ada bahasa Inggris kemudian ada bahasa Inggris kuno gitu kan jadi, kalau kalau dua dua kita itu kita nggak ngerti padahal, eee, secara susunan kata itu kayaknya sama gitu tapi kok beda gitu nah, oke saya ingin, eee, bicara nih, eee, ada nggak aturan rumah yang, eee, hanya bisa disampaikan secara efektif menggunakan bahasa daerah gitu dan, mungkin kenapa mene menerjemahkannya ke bahasa Indonesia justru, eee, ilang gitu aturan-aturan itu jadi nggak nangkep lagi ada nggak, Mbak?
Heeh. Iya mungkin. Mhm. Beda Kak, mmm.

Ada. Misalnya ya aku tuh gini ya, e aku tuh berharap anak aku tuh bisa bahasa Jawa, tapi nggak yang langsung full karena bahasa Jawa itu kan banyak banget, beda daerah beda cara komunikasinya, pasti itu. Jadi aku biasanya ngajarin yang simple-simple kayak sama anakku biar kalau pulang ke kampung halaman, anakku paling nggak ada sopannya gitu. Misalnya, contohnya ya Kak ya, contohnya kalau kamu dipanggil, kalau dipanggil, kalau bahasa Indonesia misalnya dipanggil nama, "Oh o ya kenapa?" Gitu kan. Nah, kalau di dalam bahasa Jawa aku selalu bilang, "dalem." Kalau dipanggil harus pakai kata, "dalem." Nah itu ya kalau menanggapi. Terus yang ke-2, kalau, eee, apa, berterima kasih, eee, jangan bil kalau dikasih jangan bilang berterima kasih, ubah kata dengan "matur nuwun." Nah kayak gitu. Terus kalau kamu kalau yang ke-3 itu, kalau bi kalau di Indonesia kan selalu bilang, "Eh kamu gimana kamu?" Nah kata kamu itu aku biasanya ajarin ke anak dengan ganti kata "sampean" kayak gitu. Jadi memang bahasa kosakata yang pendek-pendek aja yang menurut aku ya Kak ya, kenapa sebenarnya bahasa Indonesia bagus, tapi kalau diubah dengan bahasa daerah, kenapa menurut aku lebih sopan gitu aja Kak.
Apa tuh? Heeh. Iya pasti. Heeh. Wis, luar biasa. Heeh. Heeh. <chuckles> Heeh. Hmm. Heeh. S mhm mhm. Iya. Oke. Mhm. Oke. Oh, oke, berarti, eee, menurut Mbak kalau, eee, masuk ke bahasa daerah yang bahasa Indonesia itu lebih sopan gitu ya, misalnya kata "dalam" tadi gitu, kedengaran lebih sopan ya. Kebalikan dari bahasa Medan ya. <chuckles> Eh, nah, eee, Mbak, suami Mbak gimana? Apakah sekarang sudah, eee, fasih? Eee, bagaimana sih prosesnya? Atau, eee, ada perbedaan masih sekarang? Dalam bahasa Mbak.
Mhm. Bener! Mhm. Lebih sopan. <chuckles> Ya gitu. Oke ya. Aku juga nggak tahu aku juga heran! Tahu nggak sih Kak, aku tuh udah kenal dia itu lebih dari 15 tahun Kak, kenal dia dan menikah udah lebih dari 10 tahun. Tapi dia tidak bisa bahasa Jawa Kak. Padahal istrinya selalu pakai bahasa Jawa. Aku pun nggak ngerti kenapa gitu kan. Tapi dia ngerti kalau aku biasa ngomong bahasa Jawa, dia ngerti kalau yang biasa-biasa. Tapi kalau yang, eee, apa namanya ada padanan kata yang nggak yang susah gitu, dia nggak ngerti gitu. Tapi kalau yang biasa-biasa dia ngerti sih Kak gitu. Atau biasa kalau aku marah-marah marah-marah nih lagi emosi gitu, aku lebih, eee, suka dengan pakai bahasa Jaw eh pakai bahasa daerah ya. Kenapa? Karena kayaknya lebih masuk aja. Kek lancar aja marahnya Kak gitu.
Heeh. Gimana tuh gimana tuh? Heeh. <chuckles> <laughs> Heeh. Heeh. Mhm. Iya. E oke. Oke, baik baik. Berarti Mbak kalau marah-marah itu langsung kental kayaknya keluar tuh ya bahasa Jawanya Mbak. Kalau kalau di <chuckles> nah, eee, bicara masalah identitas, ah, ini mungkin terkait kekentalan e dialek atau aksen gitu kan. Apakah Mbak pernah mengalami konflik identitas karena bahasa daerah Mbak dianggap kurang modern gitu, mungkin terlalu kampung di lingkungan profesional Mbak, dengan misalnya dengan rekan kerja Mbak gitu. Gimana tuh Mbak?
Ke kental. <chuckles> Kek mantep aja gitu. Mhm. Mhm. Mhm.